Mmh, je sais pas si ça peut être intéressant. Je je n'ai pas encore essayé, mais tu penses que ce serait peut-être une bonne idée?
Oui, heu, absolument. Effectivement tu pourrais, heu, allier, heu, utile et agréable. Peut-être qu'effectivement, tu pourras, heu, bah, rapidement, heu, rencontrer, heu, rencontrer du monde et
Mmh.
et finalement, heu, trouver un échappatoire à ta situation actuelle. Après ne perd pas d
Je vais essayer de faire ça. Et puis j'aime beaucoup la lecture. Mmh, pardon?
ne perds pas de vue C'est très bien. Non non, je t'en prie. C'est très bien.
No Je disais que j'aime beaucoup la lecture aussi, donc, heu, je vais me renseigner peut-être pour voir s'il y des des clubs de lecture, heu, où on peut discuter bouquins ou ou autres. Comme, heu, je ne suis pas très familière avec si ce qui se passe dans la ville, heu, peut-être que ce serait une une piste à creuser, aussi.
Oui, effectivement, plus tu vas multiplier les les les les possibilités, plus tu vas avoir de chances de de rencontrer effectivement du monde et et, du coup, heu, de te sociabiliser. Et je n'ai aucun doute sur le le fait que tu vas y arriver. Ne perds pas de vue que tu es tu n'es pas là depuis longtemps, tu es tu es là depuis quelques mois seulement, heu j je n'ai aucun doute. <laughs>
Mmh. Mmh. Oui! C'est vrai. <chuckles> Bah, je suis souvent pressée de de faire des choses et de rencontrer, et je heu, c'est vrai qu'il faut peut-être que je prenne un peu plus le temps et que peut-être que je m enfin, une activité culturelle ou autre qui me qui me permettra aussi de rencontrer des gens, sans forcément trop forcer, et vouloir tout avoir, heu, au tout début.
Je comprends, oui.